แล้วในวันเนี้ย คุณได้เริ่มทำอะไรเพื่อความสำเร็จในจุดนี้บ้างหรือยังคะ? เกี่ยวกับสุขภาพของคุณน่ะค่ะ
อืม มีเหมือนกันนะครับ ทุก วัน ก็เริ่มดูแลในเรื่องของอาหารเนาะ ก็ถ้า หวาน มัน เค็มมากเนี่ย เราก็เริ่มลดนะครับ แล้วก็บางอย่างเนี่ย ถึงขั้นว่าเลิก เลิกทานไปแล้วนะครับ อย่างขนมหวานเนี่ย ช่วงหลัง ๆ ก็เรียกได้ว่าหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ทานนะครับ อืม
อืม ดูตั้งใจมากเลยนะคะ ยังไงขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ กับการ ดูแลสุขภาพของคุณ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลย ค่ะ ที่มาพูดคุยกันเรื่องแลกอะไรเพื่อความสำเร็จบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ยินดีมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ

อา สำเร็จครับ ก็คือช่วงนั้นน่ะก็เรียกได้ว่า ท็อปฟอร์ม เนาะ ใน ใน ใน เหล่า บรรดาผู้ที่แบบว่า เรียกได้เข้าว่า เรียกได้ว่าเป็น Mystery Shopper ด้วยกัน อย่างเงี้ย เราก็แบบว่ารู้สึกว่า เราก็ ท็อปฟอร์ม ของทีมในช่วงนั้น เลย นะ เราอะตั้งใจทำเต็มที่ แล้วก็เรียกได้ว่า อดหลับอดนอน แล้วก็ขับรถตอนกลางคืนน่ะนะครับ ก็ง่วงนอนใช่ไหม ก็นอนไม่ได้นะ เพราะเราต้องทำงาน แล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วย บางจุดที่เราต้อง เอ่อ ไปเข้าร้านเนี่ย ก็ต้องผ่านทางเปลี่ยว ๆ อะไรแบบเนี้ยอะครับ เราก็รู้สึกว่า เป็นการเสี่ยงภัยเหมือนกัน จนกว่า เหมือน เรา เสี่ยงภัยเรื่อง เรื่อง ร เรื่องความอันตรายกับสุขภาพเนี่ย 2 เรื่องเนี้ยหนักเลยครับ กว่าที่จะจบพรอเจกต์หรือว่าประสบความสำเร็จได้เนี่ย เรียกได้ว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปอีกก็อาจจะตัดสินใจไม่ไปแล้วเนาะ เพราะว่ามันอันตราย อย่างเงี้ยครับ อืม
อา อือ อื้อฮือ อืม อือฮึ อุ๊ย อย่างเงี้ย พอคุณเล่ามา อยากจะรู้เลยค่ะว่า อะไรที่แบบว่าคุณรู้สึกว่า ในช่วงไหนของงานเนี้ย ที่คุณรู้สึกว่า มันแลกเยอะเกินไปอะค่ะ อย่างคุณเล่าว่า ทั้งอันตรายด้วย แล้วก็สุขภาพด้วย มีจุดไหนที่คุณรู้สึกว่า ว้าย ไม่เอาแล้วไม่ไปอีกแล้ว อย่างเงี้ย พอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ?
โอ้โฮ อืม ก็ต้อง เรียกได้ว่า เอ่อ การอดนอนเนาะ เพราะว่างานที่เราทำเนี่ย เรียกได้ว่าสัก 4 ทุ่มเนี่ยครับ ก็จะเริ่ม เอ่อ ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากที่พักแล้ว แล้วก็ไปตามร้านสะดวกซื้อ ต่าง ก็ตั้งแต่ 4 ทุ่มอะนะครับ จนถึงเกือบ ๆ ตี 5 เลย พอ
ขออนุญาตสอบถามค่ะ ทำไมจำเป็นต้องไปตอนกลางคืนด้วยอะค่ะ ทำไมเราไปตอนกลางวันไม่ได้เหรอคะ?
ครับ เพราะว่าเราคิด เราตั้งเป้าไว้แล้วเนาะว่า เราจะต้องประสบความสำเร็จในงานนี้ใช่ไหม แล้วเราก็ลองทำกลางวันแล้ว เรารู้สึกว่า กลางวันน่ะมันมีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้ง เอ่อ คนเยอะภายในร้าน หรือว่าพนักงานเยอะ มีการเติมของในช่วงกลางวัน อย่างเงี้ยครับ มันเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปภายในร้านของเรา ซึ่งเรามองว่า ตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะทำให้ได้ดี เราควรจะมาตอนกลางคืนนะ อา ใช่ครับ ก็เลยตัดสินใจดำเนินการภารกิจทุกอย่างในตอนกลางคืนเท่านั้น เลย ครับ อืม
อ๋อ เข้าใจค่ะ อุ๊ย แล้วอย่างเงี้ย คุณไปคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนไปด้วยอะคะ?

อืม กลัวครับ เรียกได้ว่ากลัวทุกคืนเลย ทุกคืนที่ขับรถจะออก ออกจากที่พักเนี่ย ก็คือกลัว แล้วก็แบบว่า เอ่อ ต้องกระตุ้นตัวเองเยอะมาก ๆ เลยนะครับ ที่จะเริ่มไปทำงานให้ได้ แต่เราก็ต้องเอาชนะเนาะ เหมือนลึก ๆ เราก็รู้ว่า เราอยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะทำจำนวนร้านให้เยอะ อยากจะได้โบนัส อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้อง เอ่อ อดทน แล้วก็ต้อง กล้า อย่าเพิ่งไปกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องพยายามปรับใจตัวเองตรงนี้ด้วย
อืม ฟังดูแล้วคุณก็แลกอะไรมาเยอะเลยนะคะ สำหรับพรอเจกต์พรอเจกต์นั้น เพื่อความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัว หรือว่าสุขภาพ แล้วก็ เอ่อ อะไรอีกหลายอย่างเลยอะค่ะ แล้วถ้าย้อนกลับไปได้ คุณบอกว่าคุณก็ไม่กล้าที่จะทำอีกแล้วใช่ไหมคะ?
อา อืม